อา ได้เลยค่ะ อ่า ขอแจ้งก่อนว่าบ้านดิฉันที่ ที่อยู่อะค่ะ เป็นแบบหมู่บ้านจัดสรร คือทุกคนเนี่ย ก็เวลาเลิกงาน ก็จะเข้าบ้านใครบ้านมัน จะไม่ได้เหมือนกับหมู่บ้านต่างจังหวัด แต่เรื่องเล็ก ๆ ที่แบบ ที่เราทำได้เลย ก็คือเราได้ ร อันเนี้ยเราเป็นคนได้รับก่อน ก็คือเราได้รับ อ่า เรียกว่าเราออกไปจากนอกบ้าน ออกไปทำงานนี่ล่ะค่ะ แล้วเราเผลอตากเสื้อผ้าไปหน้าบ้าน อา แล้วทีเนี้ย
อืม อืม ค่ะ อืม อา แล้วลืมเหรอคะ?
ใช่ เราลืม เราลืมเก็บ ด้วยความที่เรารีบไปรับลูก แล้วเราก็ไม่ได้เก็บ แต่ตอนนั้นน่ะฝนเริ่มจะตก เราก็ดูกล้องแล้วล่ะ โอ๊ย เสื้อผ้าเราเปียกแน่ ๆ ไม่มี คือคน ไม่มีคนเก็บให้แน่ ๆ เราไม่รู้ว่าเราจะโทรบอกใคร เพราะสามีก็ทำงานเนี่ย แล้วเราก็แบบ เอาวะ เปียกก็ช่าง เอ๊ย เอาเถอะ เปียกก็ช่าง อะไรประมาณนั้นน่ะ แล้วเราก็เลยไปรับลูก
อืม ค่ะ อย่าบอกนะคะว่า คนแถวบ้านมาเก็บผ้าให้ <chuckles>
มีคนเก็บให้ ใช่ คือเรา เราไม่เคย เราไม่เคยคิดนะ เอาจริง ๆ เราไม่เคยคิด เพราะเราไม่ค่อยได้คุยกันกับเพื่อนบ้านข้างบ้านอยู่แล้ว เพราะว่าไลฟ์สไตล์ ก็คืออยู่บ้านใครบ้านมัน อย่างเงี้ย แล้วแบบทำงาน
อืม อะ ค่ะ อ๋อ สไตล์บ้านจัดสรรอะเนาะ
เออ ใช่ แบบปิดบ้านอยู่ภายใน แล้วเรา คือเรากลับมา เราเอะใจมาก อุ๊ย! เสื้อผ้าเราย้ายตำแหน่งได้ยังไงอะ เข้ามาอยู่ตรงโรงรถได้ยังไง แบบโดนเข็น เราก็ เรารู้สึกว่า อุ๊ย มี คงมีคนแอบเข้าบ้านเราหรือเปล่านะ ตอนนั้นเรา ถ้ามีความกลางวัน ดู ดู มีเหมือนกันค่ะ เราก็เลยเข้าบ้านมาแบบเอาลูกเข้าบ้านเรียบร้อย ก็เลยแบบมานั่งดูก่อน โอ๊ย เป็นคุณยาย เป็นคุณยายอะค่ะ เขาแบบเอาไม้อะแบบดันดะ ดัน ดันไอ้ เขาเรียกว่า ดันตรงราวตากผ้าที่เป็นล้ออะค่ะ ใช่ ดันกันมาตรงโรงรถ เรารู้ ส เราเห็นแล้วเราขนลุกอะค่ะ เรา อุ๊ย! แค่เรา คือปกติเราออกจากบ้าน เราก็แค่มองไปบ้านข้าง ๆ แบบ แบบ แบบ แบบแค่นั้นอะ ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่า ไม่ได้เสวนาหรือว่าไม่ได้พูดคุยกับใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จำได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคุณหญิงข้างบ้านที่เขายืนรดน้ำต้นไม้อยู่บ้านเขาปกติ ที่เรา โดยที่เราแบบไม่ ไม่ได้สนใจ ไปด้วย ไม่เคย ไม่เคยคุย แต่เรา เรารู้สึกขนลุกอะ เราให้สามีดู คุณดูสิ แบบเขามีน้ำใจขนาดนี้แบบ สามีก็เลยบอกว่า
อืม ค่ะ เราได้ไปดูกล้องวงจรปิดไหม เรามีกล้องไหมคะ? อืม ราวตากผ้า อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ เราไม่ได้คุยกับเขาเลยเนาะ
"ถ้าอย่างงั้นน่ะ เวลาเธอไปตลาดเธอก็ซื้อผลไม้มาให้ มาให้ มาให้ท่านสิ เป็นส้มก็ได้มาตอบแทน" อย่างเงี้ย
อืม เขาเป็นคุณยายด้วย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ

โอ้ ท่านบอกว่า "อุ๊ย ดีแล้วลูก ดีแล้ว คนต่างจังหวัดเขาไม่มีพิษมีภัยกับเราหรอก เขาก็เหมือนแม่นี่แหละ" ที่เขาไป ที่เขาไปแบบ แม่ก็ คือแม่เคยเข้ามาอยู่อาทิตย์หนึ่งที่บ้านกับเรา แต่เขาอยู่ได้แป๊บเดียว เพราะว่าเขาไม่ชอบ เนื่องจากว่าเขาเป็นคน ชอบคุย ชอบคุย อย่างเงี้ย พอเขาไม่ได้คุยเขาก็รู้สึกว่า "ไม่ได้ทำอะไรกลายเป็นว่า เหนื่อย จากที่อยู่บ้านได้ทำอะไรกลายเป็นว่า มีความสุข" เขาพูด อย่างเงี้ย เอ่อ เรา เราก็เลย ใช่ เข้าใจความรู้สึกของ ของ อ่า คุณยายข้างบ้านเลย คือมันเป็นความคิด ที่แม่คิดแล้วพูดกับเรา มันก็แว็บเข้ามาในหัวของเรา เราก็เลย อ๋อ คงจะเป็นแบบเดียวกันแน่เลย ความคิดแบบนี้
อืม อา มันก็เข้าใจได้เนาะ อืม ค่ะ เออ อย่างงี้นี่เอง แล้วเขามาจากต่างจังหวัดอีกอะเนาะ แล้วแบบ เดินทางมาอยู่กับลูก อยู่บ้านก็กลางวันลูกก็ไปทำงาน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ทำแต่งานบ้าน มันก็ต้องมีความที่เขาเหงาบ้างอะไรบ้างเนาะ
อืม ใช่ อืม เขาน่าจะเหงามาก ๆ ล่ะค่ะ ถ้าอย่างงั้นแบบ เพราะว่าเรา เราจะสังเกตเห็นว่า เขาชอบออกมายืนหน้า บ้าน แล้วชอบออกมาแบบมายืนรดน้ำ เอ่อ คงจะหาเพื่อนคุย ใช่ แต่หลังจากนั้น ค่ะ อ่า คือหลังจากนั้นบ้านเขาอะ กลายเป็นว่า เปิดรับบ้านเรามากขึ้นนะคะ เวลาที่เขาแบบ ทั้งครอบครัวเลย ร เรา เราก็เลยแบบบ้านเรา ก็เลยเริ่มที่จะแบบเปิดรับคนอื่นได้เหมือนกัน มันเหมือนแบบเขาเรียกว่า ต่างคนต่างอยู่ก่อนหน้าเนี้ยกลายเป็นว่า พอบ้านเขาแบบมีทำบาร์บีคิว มีทำ อะไรอย่างเงี้ย เขากลายเป็นว่า มาเรียกลูกเราอะไปบ้านเขาด้วย เพื่อที่จะไปกิน เออ ใช่ เรา
ค่ะ อืม <chuckles> มันน่าจะเหงามากเลย เออ น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ แล้ว ค่ะ อืม โอ้ ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม? ค่ะ ไปกินด้วย โอ้โฮ! น่ารักมาก แล้วบ้านเขามีลูกเล็กด้วยไหมคะ อย่างงี้ ลูกก็เป็นเพื่อนกันเลยไหม?